Ah, ginagamit ng teknolohiya sa distraction siguro yung ano pagdating sa. May mga bagay na dapat, ah, focus lang talaga ako. So magse-set talaga ako ng Magse-set talaga ako ng mga limitasyon sa bawat, ah, for example kagaya ngayon may social media na. Number one kasi talaga 'yan na nakaka-distract, eh.
Mm. Mm. Oo. <laughs> Tama tama. Tama.
So. Ah, ako mismo nagse-set talaga ako ng limitasyon kung. Ah, anong oras na puwedeng gumamit pag sinabing trabaho, trabaho lang talaga.
Mm. Trabaho, oo.
Oo.
Ah, yun nga alam mo sa totoo lang ako din, eh, talagang dahil nga IT ako 'di ba. Sa meron kami laging access sa internet, eh, talagang hindi ko maiiwasan na mag-Facebook ka sa oras ng trabaho, eh, lalong-lalo na ngayon 'di ba sa basketball NBA 'yan Playoffs. Eh, habang nagtatrabaho nanonood ako ng laro 'di ba. hindi mo talaga maiwasan. Siguro ang isang paraan na lang na na naiisip ko, eh, magse-set ka talaga ng oras 'no. Para mag-break time wag mong pagsabayin yung panonood ng basketball, panonood ng face face sa Facebook 'di ba kapag ka na nagtatrabaho ka. Para na rin maka-focus ka ng, ah, 100% mo sa trabaho. Um. Isa pa sigurong puwedeng gawin i-silent mode muna yung cellphone 'no, um. Lalong lalo na pagka nagnonotify kasi 'yan talagang. Nag-iiba yung mood natin parang gusto natin tingnan agad, eh, 'no, ah, minsan, nag ma
Gano'n lang. Oo. Oo. <laughs> Oo. Nanonood, eh. Oo, oo. Parang nag naaatat, eh. <laughs> Oo, naaatat.
Oo yun tama. Yun mismo. Naaatat ka 'di ba? Um, pa maaring ma-distract ka sa trabaho mo imbis na naka-focus ka 'di ba? Ah, ayun. Um, ayun naman ang sa'kin siguro. At siguro isa pa puwede kang gumawa ng listahan ng mga, ah, priority mo 'di ba, ah. A kasi parang kung meron kang guide na gano'n, eh, maiiwasan mo talagang gumamit ng ay gamitin sa distractions yung mga gadget kung halimbawa na lang unang, hakbang mo tapusin yung ganitong trabaho 'di ba yun yun ang una unahin mo kaysa mag-Facebook, mag-Instagram, 'di ba?
Oo. Oo.